Ya, eee, ben bu ara <chuckles> yeni bir ülkeye tı taşındım ve birtakım endişelerim var. Emm, y yani, Brüksel'e taşındım. İtalya'da yaşıyordum daha önceden. Şimdi, eee, hani, Brüksel'de 2 dil var. Hem Fransızca hem Felemenkçe, hani, şehrin dili ve ben ikisini de bilmiyorum. Zaten İtalyanca daha önce İtalya'da yaşıyordum ve zaten İtalyancayı zar zor yeni öğrenmişken; şimdi yeni bir ülke, yeni diller ve, emm, tabii sosyal bir çevrem şu an yok. Daha çok yeni taşındım. Bu beni biraz kaygılandırıyor, yani, eee, çünkü İtalya'dayken İtalyanca bilmeden sosyal bir ortamda bulunmak zordu. Hani, h emm, İngilizce konuşma oranı biraz düşüktü ve herkes, yani, İngilizce bilse bile aslında kendi diline yöneliyordu hep. O yüzden, eee, İtalyanca öğrendikten sonra aslında arkadaş edinmeye daha çok başlamıştım yerel insanlarla yani. Şimdi ne yapmalıyım? Hani, eee, yine aynı sorun, bu sefer 2 farklı dil, ikisi de çok zor. Nasıl üstesinden geleceğim, hani, bilemiyorum. Biraz açıkçası kaygılıyım bu konuyla ilgili. O yüzden sana, ııı, anlatayım ve bel varsa önerini alayım diye düşündüm.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Tabii. Şimdi, eee, yeni bir süreç olduğu için daha, böyle, kaygı verici, stresli olabilir. Eee, bunların hepsi çok doğal süreçler tabii ki. Eee, ve tam böyle yeni, eee, İtalya'da İtalyancayı öğrenip bir düzen içerisine girmişken, belki bu, eee, süreci baştan yaşamak da, eee, senin gözünde biri noktada büyüyor olabilir. Ama şöyle de bir şey var: Eee, sen bu süreci daha önceden yaşamış olduğun için belki de bu süreci yaşaman ve atlatman çok daha kolay olabilir. Çünkü, iii, sonuçta zor olan ilk önce yabancı bir dili öğrenmek, 2'ncisi, 3'üncüsü daha kolaylıkla gelebilir. Eee, tabii, bazı diller, eee, kendi ana diline ya da sonradan edindiğin dillere göre, alfabetik olarak ya da, eee, fonetik olarak farklı olduğundan kaynaklı, eee, öğrenmesi, anlaşılması daha da zor olabilir. O ayrı bir konu. Ama, eee, belki de, eee, duydukça ilerleyebilirsin ve, eee, senin için tabii ki daha kolay olabilir. Şu an, eee, anladığım kadarıyla ana dilin, eee, Türkçe, bunun dışında İtalyanca biliyorsun. Bunun dışında bildiğin, eee, dilin var mı? Eee, ve öğrenmekte olduğun dil şu an, eee, Felemenkçe mi yoksa, eee, bir başka dilden daha bahsetmiştin, onun mu üzerinde duruyorsun?
Hımm, doğru. Evet. Hımm. Evet. Eee, bi bi bi bir diğer dilim, İngilizce. Zaten, hani, İtalyancadan da daha iyi olan o. Eee, bir de burada, hani, Fransızcadan bahsetmiştim ama sanırım Felemenkçe öğrenmeliyim diye düşündüm. Ama işte bu da beni biraz kaygılandırıyor çünkü, eee, a burada Fransızca biraz daha fazla konuşuluyor aslında. Belki, yani, arkadaş edinmek istiyorsam Fransızca daha etkili olabilir. Yani, resmi olarak 2 dil de ana dil ama ya, ülkenin dili Felemenkçe olmasına rağmen burada Fransızca daha yaygın. Ama ben, hani, genelde Felemenkçe bir de eşim Hollandalı diye onu öğreneyim dedim. Ama yine de, böyle, bilmiyorum, işte, genelde Fransızca konuştukları için de, eee, Fransızca öğrenmeyince, hani, sosyal ortamdan uzak kalır mıyım diye düşünüyorum. Gerçi Felemekçeyi de ne derece öğreneceğim açıkçası onda da şüphelerim var. Hiçbir zaman tam konuşamayacakmışım gibi geliyor çünkü zor bir dil. Ve, yani, artık 30'um ve artık bilmiyorum, dil öğrenme kapasitemi doldurdum gibi geliyor ama biraz tembelim galiba.
Hı hı. Hah. Evet. Hı hı. Olabilir. Tabii. Yani Şöyle ki şimdi, eee, evdeki eş durumundan kaynaklı aslında ne kadar tembel hissedersen hisset, eee, eş durumundan kaynaklı o tembellik bir noktada kırılabilir. Çünkü bir başkasının çok daha farklı, eee, şekillerde öğrenmeye çalıştığı dile, senin günlük olarak, eee, belki de sürekli olarak maruz kalmanın, eee, bir yolu var. Ve, eee, eğer istersen -tabii ki Felemenkçe biraz daha az kullanıldığını gözlemlediğin için bu şekilde yorum yapıyorum eee, Felemenkçe e için ya da, hani, kenarda dursun bu dilim dediğin için, eee, eşinle birlikte konuşma pratikleri yaparak, eee, belki keyifli akşamlar geçirilirken aynı şekilde, böyle, biraz işi oyuna dökerek, eee, öğrenme yolunda ilerlemeyi tercih edebilirsin. Ama eğer ülkenin genelinde Fransızcanın daha yaygın olduğunu görüyorsan tabii, sosyal çevre edinmek açısından Fransızca daha önemli bir rol oynuyor olabilir. Eee, dolayısıyla da bununla ilgili olarak, eee, bir topluluk içinde bulunmaya çalışabilirsin. Evet, şimdi, evde bir maruziyet durumu var ama dışarıda da Fransızcaya bir maruziyet durumu olması lazım ki biraz daha hızlı gelişsin. Bununla ilgili olarak katıldığın bir etkinlik, yani, ya da planladığın, eee, etkinlik olabilir, emm, sinema olabilir, alt yazılı, eee, dizi film izlemek olabilir. Bunun dışında, işte, emm, kültürel etkinliklerin yapıldığı, ııı, şeyler olabilir. Böyle bir şeyin oldu mu ya da isteğin var mı bunlarla ilgili?
Hı hı. Hı hı. Evet. Hıı, yani, sadece sinemaya gittiğimde, eee, onun dışında, eee, böyle bir etkinliklere daha gitmedim. Yani, o dile maruz kalacağım sadece, eee, Fransızcaya, işte, bir şeyler sipariş ederken markette falan, hani, maruz kalabiliyorum. Onu da, hani, çok az anlayabiliyorum, çok az yani. Zat birazcık bazı kelimeler Türkçede de olduğu için, birazcık İtalyancaya benzediği için, bir de o yani, tahmin ediyorum o kadar. Ama, eee, böyle bir etkinliklerde bulunmadım.
Hı hı. Çok güzel.
Sinemaya gittim. Sinema ilginç çünkü 2 dil de an ana dil olduğu için sinemada 2 alt yazı var. Garip. Yani, biraz garibime gitmişti ama, böyle, biraz, işte, eee, ikisini de, hani, takip etmeye çalıştım. Tabii ikisini de bilmediğim için çok karışık oldu, yani. Emm, ama evet öyle etkinlikler aslında, ımm, olabilir, gerçekten, ııı, bakabilirim. Yani, sonuçta İtalyancayı da aslında ben etkinlikle daha çok öğrendim. İ eee, gittiğim bir kursta hiç in kimse İngilizce bilmediği için çok fazla İtalyancaya maruz kaldığım için öğrenmiştim daha çok. Ya, bu dediğin olabilir. Emm, eee, bibı eee, etkinliklere kesinlikle bakacağım.
Hı. Olabilir. Hı hı. Bunlar dışında da, böyle, aslında, eee, Türkçe, İtalyanca, eee, hangi dilde istersen ortalama olarak aynı şeylerin söylenildiği, eee, ortamlara girebilirsin. Yani, bu senin için günlük konuşma pratiği en azından h a eee, böyle, öz güvenini, motivasyonunu toplamak için, eee, çok güzel bir yol olabilir. Aynı şekilde dile biraz maruz kalmak ve, eee, dilde belli kalıpları öğrenmek için de güzel bir seçenek olabilir. Örnek veriyorum: pazar yerleri. Eee, Türkçede genelde, eee, "Gel ablam, gel." şeklinde, eee, sesleniyorlar. Tabii, iii, kültürden kültüre de bu değişkenlik gösterir ama ortalama olarak, eee, misal veriyorum, orada bir taze fasulye fiyatını soracaksan taze fasulyenin üzerinde yazan, eee, ismi öğrenebilirsin ve ürünün ne olduğunu bildiğin için onu, böyle, görsel olarak bağdaştırman daha kolay olabilir. Eee, adını sorduğunda İngilizce olarak, onun telaffuzunu duyarak yine aşinalık kazanabilirsin ya da eğer orada da sesli olarak, eee, seslenme gibi bir kültür söz konusuysa orada da bunları öğrenmen için güzel bir yöntem olabilir. Sürekli maruz kalmak gibi. Eee, belki bunlar senin işine yarayabilir. Ne der ne dersin?
Hıı. Evet. <chuckles> Hı hı. Doğru. Evet. Evet, haklısın. Açıkçası daha öyle ortamlarda hiç bulunmadım. Hani, dediğin gibi, hem dili öğrenmekte iyi hem de kültürü öğrenmekte de iyi. Mesela bilmiyorum, yani, öyle ortamlarda buradaki insanlar sakin mi yoksa, hani, Türkler gibi mi? Aslında gerçekten gitmek ve bir görmek gerekiyor insanları da anlayabilmek için henüz çünkü daha yerel bir arkadaşım da yok. Emm, güzel bir analiz olabilir, yani. Bir de dediğin gibi, birazcık belki birkaç kelime kaparım en azından, hani, bir alışkanlık, kulak dolgunluğu olabilir, yani. Haklısın.
Hı hı. Evet. Yani, telaffuzu duymak için çok güzel bir yol olabilir çünkü evet, kendin pratik yapabilirsin evde, eee, okuyabilirsin, yazmaya çalışabilirsin, eee, bir şeyler izleyebilirsin. Evet, tabii, bir şeyler izlemek de dile çok güzel bir maruziyet olabilir ama, eee, bire bir insanların şimdi, bazı diller, eee, kültürel olarak da farklı, eee, kulağa geldiği için şey gibi düşünülebilir; İstanbul Türkçesi, Anadolu Türkçesi gibi. Eee, belki orada biraz daha farklı bir Fransızca ya da, eee, aynı şekilde farklı diller konuşuluyor olabilir. Eee, onlara direkt olarak maruz kalmak çok işe yarayabilir. Özellikle de eşinle birlikte, eee, Felemenkçe diziler, filmler izleyebilirsen, eee, İngilizce alt şekilde ilk önce, daha sonrasında alt yazıyı kaldırarak ya da sadece Felemenkçe alt yazılı izleyerek; belki bu şekilde evde, hani, bir dil geliştirerek, dışarıda da bunun dışında, eee, Fransızcayla ilgili, eee, aktivitelerde ve girişimlerde bulunarak ilerleyebilirsin. Tabii, eee, bazen insanın gözüne zor gelebilir. İşte, yaş 30 oldu, 40 oldu, bu saatten sonra öğrenemeyebilirim gibi ama, eee, şöyle de düşünülebilir; sen 30 yaşında, ay, oşun otuz yaşındaysan, 30 yaşında da yeni bir dil İtalyanca öğrenebilmişsin. Bu çok güzel bir adım olabilir. Bir kere yapabildiysen yine yapabilirsin diye de düşünebilirsin.
Hı hı. Hımm, evet. Hı hı. Hıı. Evet, aslında tabii canım, ııı, yapılanabilir ama ya, sadece biraz, işte, disiplin gerektiriyor. Yeni bir dil öğrenmek çok kolay değil. Eee, biraz sadece gözümde büyüdü ama dediğin gibi aslında, yani, sonuçta burada yaşadığım için, hani, avantajlıyım. Hiç yaşamadığım bir yerin dilini öğrenseydim dediğin gibi kulak aşinalığı olmazdı. Sadece defterden, kitaptan, hani, öğrenmeye çalışırdım. O yüzden bunları kullanmam gerekiyor ve, yani, iyi yanından, eee, bakmaya çalışmalıyım. Hani üşenmek ve tembellik yapmak değil de iyi yanından bakıp, ııı, dediklerini uygulayıp artık bir adım atmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hâlâ, yani, geleli 1 ay oldu. Henüz bir adım atmış değilim. 2 dile de uzağım ama, eee, söylediğin yerlerden başlamalıyım artık diye düşünüyorum.
Evet. Hı hı. Anladım. Yani, bir şeylere geç kalmış, eee, sayılmazsın. 1 ayda zaten, eee, evinin düzenini, kendi düzenini daha yeni kurmuş olabilirsin; ülkeye, vatandaşa yeni alışmış olabilirsin. Eee, bunların hepsi çok doğal. O yüzden hiçbir şeye geç kalınmışlık, iii, gibi bir durum olduğunu, iii, düşünmüyorum. Sadece kendini biraz daha ileriye taşımak için, böyle, eee, özellikle gruplar bulabilirsen, eee, WhatsApp grupları olabilir, eee, mahalle grubu olabilir, apartman grubu olabilir; bu hem sosyal bağlantılar açısından çok iyi olabilir hem de yine dile, eee, sürekli olarak maruz kalabilirsin. Yavaş yavaş da kendini, böyle, biraz daha oraya, eee, adapte hissedebilirsin. Belki bu da senin i işine yarayabilir.
Doğru, evet. Hımm. Evet, eee, aslında gruplar bulmak dediğin de, eee, çok mantıklı. Eee, orada okumaya çalışırken de dediğin gibi, maruz kalırım. Eee, ki bunu da kesinlikle bakacağım. Eee, çok teşekkür ederim, çok güzel tavsiyeler verdin. Açıkçası korkularımı biraz yendim, yani. Eee, onları uygulayacağım kesinlikle.
I hı. Ben teşekkür ederim. Umarım her şey senin için çok güzel olur. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Teşekkürler, görüşmek üzere.